जी, बिल्कुल सही कहा आपने और कहीं न कहीं जो है ना मैं भी पहले जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल गेम्स खेलता था और जो है ना बिल्कुल अपना घंटों समय जो है व्यर्थ कर देता था और जो है ना कोई भी मतलब और काम पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जैसे कि जो है मोबाइल फ़ोन गेम खेलना बिल्कुल समय की बर्बादी है और आप सीखते नहीं है बस जो है मतलब अपना समय बर्बाद ही करते हैं, तो कुछ लगता है ना कि हमें जो है खेलते भी हैं, तो थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश के लिए खेलना चाहिए और जो बोलता स्टिक नहीं हो जाना चाहिए उस पर, कहीं न कही खिलाते हैं, उनको अगर हम नियमित समय से कोई भी मतलब चीज़ को करते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत-परेशानी नहीं होती है, तो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि नियमित समय से हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके बच्चों को भी मतलब मोबाइल फ़ोन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव और बहुत सी चीज़ें भी बढ़ रही हैं आजकल बच्चों के दिमाग में।
हाँ जी। हुँ। जी हाँ। अच्छा, जी। हुँ। जी, जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। जी। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही। जी। हाँ जी, बिल्कुल।
क्योंकि सोशल मीडिया में हर चीज़ का कंटेंट अवेलेबल है और बच्चों पे है ना कि किस तरीके का कंटेंट बच्चे कंज्यूम करते हैं। जी आपका क्या
जी, जी। बिल्कुल सही। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ अ, क्योंकि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं और ये श शुरू मतलब जब लॉकडाउन हुआ, तब से मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करना अ, शुरू किया बच्चों ने ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएँ, तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हाँ, एक तो हाँ, ऑनलाइन की पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि अ, उनको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता है या फिर दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज आ गया या फिर इंस्टाग्राम में कुछ मैसेज गया, तो उसके चक्कर में, घंटे-घंटे समय बर्बाद करते हैं या फिर कोई दोस्त बोलता है कि अ, मतलब पढ़ाई करते रहते हैं, फिर कोई मैसेज आएगा व्हाट्सएप, तो उससे क्या करते हैं कि फिर ऑनलाइन गेम वेम में जुट मतलब जुट जाते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग में फिर समय बर्बाद करते हैं अ, ठीक है, तो इसलिए हाँ, क कमाई गए ये मानता हूँ कि जब मतलब जितना इस्तेमाल करना ही उतना ही करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से जी, इससे बहुत ही हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और तुरंत तो इसका असर ना मतलब दिखाई नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, तो देखिए जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिला, जैसे आपने आपके विचार भी बताए, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी कुछ जानने को मिला, तो आशा करता हूँ ना फिर से हमारी जो है भविष्य में बातचीत होगी, तो तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।
हाँ जी। ज़रूर। जी, शुभरा

जी, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है ना अ, अति किसी की अस किसी भी चीज़ की जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यूपी चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो मोबाइल हो या गेम्स ही क्यों ना हो, अगर जो हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर ही बिल्कुल हार्मफुल इफ़ेक्ट तो पड़ते हैं उसके। और आपने देखा होगा आजकल छोटे-छोटे बच्चे कितने ज़्यादा गेमिंग वग़ैरह करते हैं। वो बस देखो घंटों बस फ़ोन पर ही खेलते रहते हैं और जो है ना किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देते। बस बिल्कुल कोई भी चीज़ हो और कहीं न कहीं बस गेम में ही मोबाइल में ही बस उसी की बातें करते रहते हैं। तो बिल्कुल भी जो है ना बच्चों का आजकल आपने देखा हुआ है दिमाग इसी चीज़ों में घुस गया है। चाहे वो स्कूल जाते हैं या खेलने जाते हैं, खेलने तो जाते भी नहीं हैं वैसे, लेक़िन कभी अगर बाहर चले गए फ़िर भी वहाँ इसी चीज़ की बातें चलती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं न किस हद तक ना किस हद तक जो है उन्हें बिल्कुल उनका दिमाग बिल्कुल घेर लिया है गेमों ने। जी, आपका क्या विचार है इस पर?
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल सही कहा। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल सही। हाँ जी। हुँ। जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। जी। हाँ जी। हुँ। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल आपने सही बात बताई, क्योंकि हमारे बचपन की अगर मैं बात करूँ, तो जब हम बचपन में थे अ, स्मार्टफ़ोन तो बिल्कुल नहीं हुआ करता था। तो हम लोग स्कूल से आने के बाद ज़्यादातर बाहर ही खेल करते थे मतलब खेलते थे। ये क्रिकेट हो गया या फ़िर अ, बहुत सारे जैसे गेम्स थे जो आउटडोर गेम्स थे वो खेलते थे। लेक़िन आज के ज़ मतलब आज का जो ज़माना है ये बदल चुका है। तो आज के ज़माने के जो बच्चे हैं ये घर पे ही ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग में खेलते हैं, पड़े रहते हैं, इतना मतलब कंटिन्यूअस सुबह-शाम तक जब भी उनको छुट्टियाँ तो आती हैं। अ, तब तो कंटिन्यूअस क मतलब गेम खेलने से या फ़िर अ, स्क्रीन टाइम बढ़ने से। तो बहुत ही मतलब परेशानी आ रही है, एक तो अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे बच्चे पे चश्मा लग रहा है। और मतलब कैसा लंबे समय तक बैठने अ, बैठ के जो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने से मोटापा भी आ रहा है। और सारे देखिए जो बड़े-बड़े बीमारियाँ हैं, ये छोटे बच्चों को आ रही हैं दिल की बीमारी हो गई। अ, ठीक है तो इसका कारण मुझे लगता है कि, जो लाइफ़स्टाइल है तो इसमें थोड़ा बदलने की ज़रूरत है ब ठीक है? आपका क्या मानना है इसपे?
हाँ। जी। जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।